Ma allora il primo ricordo è sicuramente quello dell'impastatrice perché è, mhmm, un odore molto forte, o vedi si mescolano un po' sapori, odori, ehm, esperienze visive. Questa, mhmm, impastatrice che gira, che fa rumore, che puzza di lievito, ehm, è qualcosa di molto assolutamente.
Ah. Ma dai. <chuckles> Puzza di lievito. <chuckles> Bellissi
Sì, anche perché poi se ci pensi per un bambino vedere 'sto mhmm, 'sto attrezzo che gira è anche un po' pericoloso no, quindi ti dicono: "Ah non andare vicino all'impastatrice." Quindi c'ho qui il primo ricordo è quello di non andare vicino all'impastatrice Ehm, poi però c'è anche un sì, sì, c'è anche un aneddoto carino, ehm, per quanto riguarda la mia prima pizza, perché ovviamente io no, bambino sempre a smanettare attorno al banco della pizza, però loro non volevano che io toccassi gli alimenti, perché appunto non si sprecano. Quindi mi davano magari delle palline di pizza così per giocare, per fare i miei pastrocchi in un angolo, e una volta son riuscito a stendere una pizza più o meno tonda e a metterci sopra un po' di sì, <giggles> esatto, una una pizzettina, ehm, a metterci sopra 2 pezzettini di mozzarella, un po' di pomodoro, e mio papà quando è tornato e l'ha visto ha detto: "Wow, dobbiamo cuocerla." E quindi è un
Oh, ecco. Ah okay, <chuckles> la paura dell'impastatrice. Ah-ah. Mh-mh. Mh. Ah, oh che cari Oh! Dai che carino. <blows air>
Esatto, sì sì, e quindi Ma guarda, ora era buona, mhmm, sicuramente, ecco. Gli a poteva poteva essere mi
Bel era buona? <chuckles> Diciamo che si lasciava mangiare. <chuckles>
poteva essere migliorata, però è proprio un ricordo che scalda il cuore no questa cosa, anche mio papà era molto contento di questa cosa no, molto fiero.
Che bello, e tuo papà faceva, uhm, solo la pizza margherita, oppure ava magari aveva anche una ricetta preferita, uhm, che che proponeva?

Eccoci, allora mi piacerebbe un po' parlare con te di cibo, che è un argomento sempre sempre piacevole di cui parlare. Tu hai un piatto in particolare, ehm, che ti ricorda proprio di quando eri piccolo?
Dunque ho avuto veramente molte difficoltà a non interromperti quando hai pronunciato la parola cibo, perché per me
Ah. <laughs>
per me è proprio categorico, non avevo neanche bisogno di sentire il resto, e ti avrei risposto la pizza punto. Naturalmente, ecco è qualcosa
Oh, bellissimo <giggles> che per un italiano diciamo, ehm
Eh, ehm, cioè, beh è molto nazional popolare, però per me veramente c'è qualcosa di molto, molto particolare, molto speciale attorno a questo a questo piatto e mi farebbe veramente piacere condividere la mia esperienza con te.
Mh-mh. Assolutamente guarda io sono tutta orecchie, raccontami tutto.
Allora io vado così a dritto sulla pizza senza esitazione perché ripeto è una è qualcosa che mi piace molto e questo è scontato, lo mangio spesso per qualsiasi motivo, però, ehm, perché i miei genitori avevano un ristorante pizzeria, dico avevano perché sono andati in pensio
Mh-mh. Okay, quindi c'è proprio c'è proprio una storia particolare dietro.
Esatto, c'è proprio una una storia di famiglia guarda, come una una ricetta della nonna, però la ricetta in questione è quella della pizza del mio babbo, di mio papà.
Ah. Ah, che meraviglia.